Certo, certo, <smacks lips> giustissimo. Cose, ancora una volta, molto, ehm, importanti che hai detto, che dimostrano ancora una volta, anche come tu sei riuscita benissimo a pianificare il tuo, uhm, la la la tua routine, ehm, giornaliera. Ma a questo punto, dimmi: ehm, se tu dovessi, ad esempio, ehm, ritornare a ad avere un lavoro fisico, rinunceresti a quello in smart working se magari, non so, ti danno una paga più alta? O secondo te, il vantaggio e la flessibilità di smart working è un prezzo impagabile che non basta avere un buon stipendio in più per andare fisicamente in ufficio?
Mh-mh. <chuckles> Vero. Mh. Allora, uhm, effettivamente, mhmm, a fronte di vantaggi, come può essere il vantaggio economico, devo dire che forse in questo momento, sì, accetterei per il fatto che sono ancora abbastanza all'inizio, diciamo, sia del mondo lavorativo, sia d mhmm, insomma, della carriera, nel ehm, nel percorso che ho scelto, eh, quindi diciamo che essendo all'inizio, n non dico che mi va mhmm, mi faccia andare bene tutto perché, vabbè, ovviamente ci sono sempre dei criteri, però, ecco, a fronte appunto di una paga più in a a più alta in cui, appunto, posso, mhmm, sai, gh mettere anche un po' da parte per il futuro e tutto quanto, ehm, devo dire che, sì, probabilmente accetterei. Poi, ecco, a me stessa magari riprometterei di mhmm, di tenerlo in come soluzione temporanea, cioè perché, appunto, con con tutti i vantaggi che il lavoro da remoto mi dà, mi dispiacerebbe abbandonarlo per sempre da dire: "Okay, vado in ufficio."
Mh-mh. Ah, okay. È giusto, giusto. Intelligente Gli uffici. Certo, eh, perché allora una volta che hai assaggiato la comodità del lavorare da casa è difficile tornare indietro, eh? Certo, certo.
Esa <chuckles> assolutamente, hai detto benissimo! Quindi, ecco, direi, mhmm, appunto con questo vantaggio qui direi: "Okay! Va bene, mhmm, sono disposta a". Poi, ecco, magari dopo un po', quando insomma mi sento, mhmm, a che sia arrivato il momento giusto, allora magari cercherei qualcosa per tornare a questa soluzione, ecco. Poi bisogna un po' tutto vedere da cosa succede, da da dalle offerte e tutto quanto. Poi, vabbè, ci sono mille variabili. Però, sì, in linea di massima fare così.